لأ. قريت، قريت فعلًا .وشُفت مثلًا تري د طريقة مثلًا لتقليل التوتر، أو تقليل التفكير السلبي اللي بييجي مرة واحدة كده. اتلاقيت شوية تمارين تنفُس، قبل كده كنت باتمرّن، وعملت التمارين دي برضه، مرّة كنت قاعد في البيت عملتها لوحدي. وخُدي بالِك، الواحد لمّا بيتوتر شوية، أو لمّا يتضغط جامد كده، ساعات، تلقائيًا الجسد بتلاقيه آخد اللي هو إيه، نَفَس عميق كده أوي مرة واحدة. يعني اللي هو كأن رت ال الجسم عارف إمتى ممكن ينقذ نفسه، يعني ممكن في لحظة فعلًا، آآ هرمون التوتر يعني اللي هو الكورتيزول يعلى جامد جدًا جدًا. ممكن الواحد تلاقيه اللي هو يقول لِك إيه ده مش قادر آخد نَفَسي، أو بياخد نَفَسه آه فاهمة، فده بتبقي حاجة طبيعية. فده يدل إن فعلًا التنفُس ممكن يساعد. آآ، لكن مش هو ده الحاجة خلاص اللي هتحل لك حياتك.
بالضبط. خَد نفس تلقائي، إمم، بالضبط كده. طب الأفكار آه تمام، طب الأفكار السلبية بقى أثّرت على شغلك وقراراتك قبل كده، والّا حاولت إن أنت ما تخليهاش تأثر على المنطقة دي من حياتك؟
يعني حاولت، اللي هو أكيد كانت برضه أثرت في حيا يعني في نُقط في حاجات كتير أثرت فيها، آآ، يعني مثلًا كُن على مستوى دراستي، هي التفكير السلبي دَوَّة، آآ أثّر على ال على دراستي من ناحية الوقت. يعني خلّاني أضَّيع وقتي بشكل كبير أوي، لأن مثلًا في كذا سبب، مثلًا أنا قاعد بقى باخطط، وبادي احتمالات، وهاذاكر كذا، ولو ما نفعش أذاكر كذا، ولو مش عارف إيه، <tsk> فاللي هو تفكير زيادة عن اللزوم، مالوش أي لازمة، اللي هو المفروض أنت تبدأ ك خُش ذاكر وافتح المادة والّا افتح الكورس أو افتح الحاجة دي وذاكرها، آآ شوف المجال اللي أنت عايز تتعلمه، أو التخصص المُعيّن اللي أنت عايز تتعلمه ده، وخُش فيه يالّا، ما س تقعدش تفكر كتير أوي. التفكير الزيادة ده كان خلّاني آه، التفكير الزيادة ده خلّاني يعني هو آه التخطيط حلو، ط التخطيط حلو. وحاجة جميلة كت الزيادة عن اللزوم، أو الخارج عن السيطرة ده، ضيّع وقت منّي كتير أوي أوي وحسّيت اللي هو بعد تلا سنتين، 3 كده حسيت اللي هو، هو أنا كل ده بافكر بس وكل ده ض باضَّيع وقت؟ هو إيه اللي حصل؟ آه، يعني فاهمة؟ كنت وصلت لمرحلة كده من الندم أو اللي هو الزعل اللي هو يعني أنا كنت باعمل إيه كل ده، ومش عارف إيه. فيعني لأ، يعني فعلًا كان أثّر شوية على دراستي، آآ ممكن يأثر على شوية تجارب في حياتي مثلًا اللي هو كنت خايف، قلقان، اللي أنا أجرّب حاجة مُعيّنة والّا أُقدم على حاجة مُعيّنة. آآ أثّر مثلًا علاقاتي من الناس مثلًا ساعات أو تجاربي الإجتماعية كنت خايف مثلًا إن أنا آآ أتعرف على حد مثلًا ي ي يترفض يرفضني مثلًا أو ما يرضاش إنه يتعرف عليَّ تاني حتى يعني
تفكير حلو جدًا. إمم. تتعطل. آه. خلّاك مُتردد دايمًا. إمم. آه، كل دي أفكار سلبية برضه في دماغك، ما بتبقاش يعني على أرض الواقع، بس هي بتبقى جواك أنت. طب أنت ما حدش قبل كده ساعدك إنك تطلع من التفكير السلبي ده؟ يعني ما لجأتش لحد يساعدك، من عيلتك، من صحابك، حد أخصائي حواليك؟
آه.

بالضبط، يعني هي فعلًا بتيجي يعني تقريبًا أغلب الف أغلب الوقت أصلًا بتيجي في الأوقات ديّة، فبدأت اللي هو بقى ما أحاول اللي هو أوّقف نفسي أقول لأ، يعني حتى اكلّم نفسي يعني، الموضوع ممكن غريب شوية.
لسه عايزة اسألك بم يعني سؤال أخير في النقطة دي أنت ام ما جرّبتش مثلًا امّا بتهجم عليك الأفكار السلبية دي إن أنت تتجاهلها، كإنها مش موجودة أصلًا، وتقول لأ، أنا مش سامع، أنا مش هاركّز فيها، والّا ما عملتش التجربة دي قبل كده؟
لأ، دي عملتها، وفعلًا دي من الحاجات برضه اللي فرقِت أوي، يعني دي الحاجات اللي هو اللي برضه ساعات الواحد بي لو لو اتسَحَل ورا الكلام ده خلاص راح فيها خالص، لكن لمّا أنا قُلت بقى لنفسي مرة لأ، ما تفكّرش فيها، ما تركّزش لأ، لأ، لأ أنا الكلام ده خير، خير آآ فاهمة، اللي هو لأ، لأ، لأ شيل الكلام ده من دماغك. أكلّم نفسي، كنت باكلّم نفسي بقى كإني باكلّم واحد قدامي، أو كإني باقول الكلام ده عشان ي يطلع في العقل اللاوعي أو العقل الباطني جواكِ، يطلع الكلام ده. يعني أنا قريت فعلًا على الكلام ده وجرّبته وفارق فعلًا، اللي هو آه، اللي بتقعد تقولي قولي لأ، لأ، الأفكار دي غلط، الكلام ده كلّه آآ ما بيحصلش، الكلام ده كلّه في دماغي بس، والكلام ده غير حقيقي، وأنا با الكلام الأفكار دي بتيجي عشان تعطّلني وبس، وحتى لو هاخد دقيقة أفضل أقول الكلام دوّة وخلاص واحدة ورا واحدة اتلقيت المو
بالضبط. يأثّر عليك. آه. بت آه، بتحاول تقنع نفسك في الواقع. أيوه، طب كويس جدًا.
واحدة ورا واحدة فعلًا أ لقيت اللي هي الموضوع بدأ يروح، أو بدأ يختفي، وبدأ ما عادش يكون موجود بجد، يعني هو بدأ يختفي خالص كأن عقلي بدل بدأ يقتنع فعلًا بالموضوع ده. فهي أنتِ كإنِّك بتربّي طفل مثلًا أو كإنِّك مثلًا بتعوّدي حد على حاجة معينة، آآ ممكن يعني بتفرق أوي الصراحة.